Alam mo minsan napapaisip ako, eh, na para bang may patutunguhan ba lahat 'tong mga effort na binibigay ko. 'Di ba sa trabaho, sa pamilya, na alam mo yung feeling na natatakot kang mag-fail, natatakot kang mabigo kasi syempre andiyan yung expectations na ibang tao, andiyan yung mga tao na umaasa sayo lalong lalo na kung meron ka ng family. So, parang ang hirap na, 'pag iniisip ko minsan na, ano kayang mangyayari 'pag nabigo ako dito sa mga ginagawa ko. Lalo na ngayon parang medyo hirap ako sa work, kasi feeling ko parang paulit-ulit nalang yung ginagawa ko, feeling ko wala nang bago sa mga ginagawa ko, or para bang dina-drag ko nalang yung sarili ko na pumasok. Parang kailangan ko nalang pumasok kasi kailangan ko mag-provide 'di ba, parang everytime parang 'pag gising mo sa umaga wala na yung excitement, wala na yung spark na masaya kang gigising, masaya kang papasok sa trabaho, parang nalang siyang ano, um, responsibility nalang talaga siya para may makakuha ng pera, makakuha ng sweldo at makapag-provide. So, parang gano'ng bagay na, ang dami kong regrets, na sana tinuloy ko nalang yung passion ko dati, sana iba nalang yung path na kinuha ko 'di ba, parang ang rami kong nasa thoughts ko na what if magfi-fail ako dito sa path na pinili ko, pa'no na yung pamilya ko, pa'no na yung yung mga responsibilities ko? So, ano yun yung parang bumabagabag sa isip ko, lalo na ngayon, um, meron ng ano, meron na akong pinapaaral may anak na akong pinapaaral. Is isa yun sa talagang consideration ko kung bakit nagkakaroon ako ng gano' ng thoughts sa utak ko na, what if mag-fail ako dito pa'no ko mapag-aaral yung anak ko, pa'no ko mapag-aaral yung ay pa'no ko matutustusan yung mga kailangan niya. So, gusto ko sanang humingi ng payo 'no kung, pa'no kaya ako pa'no mawawala 'tong takot within me, na baka mabigo ako kahit siguro naman, wala naman akong ginagawang hindi okey, eh, andun pa rin yung fear na what if hindi magbunga yung mga paghihirap ko ngayon?
Oh. Hmm. Oo. Ah, ganon. <chuckles> Okey, oo. Tama. Mhm. Oo. Mm. Oo. Mhm. Mm. Oo. Mm, ah, salamat sa pagbabahagi ng, ah, saloobin mo. Ah, tanong ko lang nam ah, muna na kailan mo ba naramdaman 'yong ganyan, na parang feeling mo naka-autopilot ka na tsaka, ah, ano yung, sabi mo kanina, may passion ka na gusto mo sanang itinuloy dati?
Mhm. Mhm, oo yung ito yung feeling ko na parang dina-drag ko nalang yung sarili ko sa trabaho, siguro this year siya nagsimula kasi parang matagal na rin ako sa work.
Mhm. Ay mga January or ano na? Ah. Ah, ay, pang-ilang, ah, siguro January ba mga 2nd quarter?
Matagal hang? Hindi naman siguro mga middle of this year. Parang matagal na rin kasi ako sa work, parang yung naging routine na yung ginagawa ko, paulit-ulit na lang parang ngayon gusto ko nang maghanap ng bago. Pero andun yung risk na kung lilipat ako, mhm, hin baka hindi niya ma-measure up yung, um, nakukuha kong sweldo ngayon syempre kasi buti sana kung single lang ako okey lang yun, um, kaya kong i-endure pero kasi syempre nagpapaaral na so, tapos may mga daily expenses pa so kailangan talagang pag-isipan nang mabuti, 'saka yung sa passion naman na tinatanong mo kasi nung college pre-law student ako, so.
Ah, okey. Okey Mm. Oo. Oo. Oo, tama. Mm. Ah, okey.
Um, gusto ko sana maging lawyer. Pero ang daming nangyari, ang daming, um, hindi na-align sa lahat ng mga goals, so napunta ako sa ibang path. So 'yun na 'yung tinuloy-tuloy ko ngayon. So 'yon. Kaya sana, ah, yun 'yung isa sa mga multo ba na tinatawag nila, na what if, 'di ba. Pero 'yun nga, um, siyempre dahil ang daming responsibilities, mahirap balikan 'yung passion, eh. Kasi, um, hindi naman 'yun agad-agad makakakuha ka ng suweldo, kasi kung gagawin mo 'yung passion kailangan mo pa mag-aral and all.
Mm. Oo. Mm. Tama. Oo. Oo. Oo. Mm. Oo, ta's 'yung ginagawa mo ngayon, ano 'yung, ah, ano ba 'yung nature ng trabaho mo ngayon?
Sa HR kasi ako ngayon. So kasi 'yung first job ko after graduation, HR job siya. So, nagtuloy-tuloy na ako dun after graduation hanggang ngayon, so hindi na ako nakaalis sa HR.
Ah, HR. Mm. Ah, okey. Um, talagang naintindihan ko 'yong ano 'yong pinagdadaanan mo, kasi tulad ng mga, ah, ibang tatay 'no, ibang magulang, as in 'yong 'pag, hindi talaga uunahin 'yong sarili, eh, kahit na pagod na, eh, todo kayod pa rin na, para lang makapag-provide sa sa pamilya. Minsan hindi lang sarili mong pamilya 'yong iisipin mo, pati 'yong pamilya niyo ng asawa niyo, 'di ba, o kaya ng ng partner mo. So parang, ah, talagang makaka-burnout nga 'yon sa sa sa'yo, kasi as in ano, eh, sanga-sanga na yun, eh, marami ka ng iniisip, marami kang kailangan i um, gawin para makapag-provide. So, ang ano, ang, ah, maganda sana na makapag pahinga muna tayo, mapagpahinga 'yong sarili at 'yong utak kasi, um, sabi mo dina-drag mo na lang 'yong sarili mo, na autopilot ka na. What if ano muna siguro tayo, parang Ano yun, work from home ka ba?
Mm. Mm. Mm. Oo. Mm. Mhm. Mm. Oo, work from home ako, eh. Mhm.
Ah, okey. So siguro may may chance ka pala na makatakas muna saglit sa sa trabaho 'no, na parang, ah, bago ka magsimula eh, 'bawa kong umaga 'yan, ta's puwede ka si sigurong tumakas muna na mag alam mo 'yun, maglakad-lakad muna sa labas para ma mapreskuhan ka. 'Yung ma 'yung gano'n lang muna ka simple and mm.
Mhm. Oo, dating mm, sige.
And 'yung ano mo, 'yung passion mo, um, nakakatuwa rin kasi na na andiyan pa rin talaga 'yung hindi mo siya nakakalimutan.
Mm. Mhm.
'Di ba, 'yung ibang na nababalitaan ko na, alam mo 'yung mga guard, 'yung mga, ah, simpleng magsasaka. Eh, kahit tumanda na sila, alam mo 'yung kino-continue pa rin nila 'yung kagustuhan nila na makapagtraba makapag-aral, makapagtapos ng pag-aaral and 'yung isa do'n 'yung guard na naging lawyer siya.
Oo.
Na kung nabalitaan mo yun, sobra siyang nakakatuwa, na sa alam mo yun na pinagsasabay din niya pero, siyempre alam ko naman yung naiintindihan ko yung yung feeling mo na ay baka mamaya bumagsak ako. Ah, natural din naman 'yon, eh, na mang 'yong takot mo, eh, hindi naman natin puwedeng isawalang-bala is isawalang-bahala so okey lang naman i-embrace mo 'yan and hindi ka rin naman magtatagal na na matatakot, makakahanap ka rin ng solusyon at tapang.
Oo. Mm. Mhm. Mhm, alam mo dati ginagawa ko yun, eh, yung sinasabi mo na after work o na naglalakad ako nagjo-jogging ako. Pero kasi ngayon dahil nga siguro nagu-ulan din so hindi ko siya masyadong nagagawa pero isa yun sa mga stress reliever ko talaga pagkatapos ng work nagjo-jogging ako saka yung sa yung sa sinasabi mo yung sa passion totoo naman no marami pang pagkakataon in the future na pwede ko siyang ipagpatuloy na pwede ko siyang gawin ulit, pero it's a matter of when nalang talaga sa'kin. Siguro ngayon hindi pa muna kasi ang dami ko pang kailangang, um, responsibilities na gawin kasi, um, solo parent na rin ako so mahirap siya kasi sakin lahat. So yung pressure na ikaw lahat yung magpo-provide yung pressure na ayaw mong mag-fail kasi walang ibang aasahan yung family mo kung di ako lang, so andun lahat, eh, nagbi-build up ang lahat siya sa utak ko, so ayun.
Hmm. Kaya nga eh. Mm. Oo. Oo. Kaya nga eh. Hmm, okey. Mm. Mhm. Ngayon naiintindihan ko yung nararamdaman mo na ganyan, kasi bawat, bawat magulang ayaw talagang, um, mabigo. Pero mas malakas yung ayaw sumuko, 'di ba? <chuckles> Oo, may may ano, eh, may mga grupo na, sa online na may, um, online community tungkol sa mga tatay. So may mga, um, sina-suggest sila na, um, or nagsasabi sila ng mga problema nila, 'yun nakakatuwa din na 'yong suporta sa bawat tatay, eh, sinasabi, "Okey lang yan, kakayanin mo yan. Importante kahit pagod ka, hindi ka sumusuko."
Oo. Mm, totoo. Mm. M Okey. Mhm. Mm.
So 'yun yung parang nagiging battle cry mo sa sarili mo, yung tama ka naman, eh, ah, when na kailan mo siya ma magagawa. Pero sana huwag mong iisipin na, ah, magiging na ma na mabibigo ka kasi parang kung madapa ka, okey lang naman, eh, kasi tatayo ka rin naman.
Oo. Mhm. Totoo 'yan. Alam mo gustong gusto ko yung sinabi mo 'no, at ngayon ko lang narinig yun na meron palang mga support group para sa, sa para sa mga tatay 'no. Para kasing naririnig ko lang yung mga support group na 'yan 'pag meron kang, um, issues sa mental health o kaya sa iba pang issues. Pero ngayon ko lang ngayon lang ako nakarinig na meron din pala sa mga tatay kung saan ka pwede kang mag-vent out, kung pwede kang humingi ng advice, maglabas ng saloobin mo na may makikinig sa'yo na walang judgment. So, yun maraming salamat sa pag-ano, sa pag-recommend no'n.
Mm. Mm. Mm. Tama. Sobra. Oo. Tsaka ano siya eh, tawag do'n tipong, ah, okey lang na pakita mo na nanghihina ka. Ah okey lang na may problema ka, kasi meron din mga katulad na, ah, solo parenting tulad ng nasabi mo, ah, solo parent na na na na nas nasabi mo. And hindi ka kasi 'pag sa lalaki kasi, 'di ba sinasabi dapat maano, macho. <chuckles> 'Di ba, kailangan provider talaga.
Oo. Oo. Mhm. Tsaka, oo, saka hindi normal sa lalaki 'pag sinabing ay 'pag si sinabi mong solo parent, 'pag sinabi mo kasing solo parent usually babae 'yon. 'Di ba pero hindi siya normal, o hindi siya usual na 'pag sinabing solo parent, tapos lalaki, so andun din yung judgement nung ibang tao kung bakit ka naging solo parent kahit hindi naman nila alam yung tunay na na sitwasyon.
Ang si mm? Hmm. Oo. Oo. Oo. Dahilan. Oo tsaka ano eh, ah, okey lang pakita mo do'n sa sa support group kasi hindi ka walang ano eh, toxic masculinity as in okey lang na ano, madapa basta importante sa'tin, ah, bumabangon tayo. Tsaka, um, basta naniniwala ako na magagawa mo rin 'yong pangarap mo na, ah, maging lawyer balang araw.
Oo. Totoo yon. Mhm. Ayun! Naku maraming salamat sa mga ibinahagi mo 'no. Ngayon, ah, alam ko na yung mga kailangan kong gawin para hindi ako matakot na mabigo. Maraming salamat ulit.
Oo kaya mo 'yan. Salamat ulit sa oras at tiwala.
Paalam.
Paalam. Kayang kaya mo 'yan.
Mhm.